ตอนนั้น ก็คือ ร เรายอมรับ ครับว่า เราตัดสินใจในตอนนั้น ก็คือเลือกตัวเงินครับ เพราะเรามองแล้วว่า ถ้าเกิดเรา เรามัน มันคือเรื่องเนี้ย มัน ค่อนข้างละเอียดอ่อน แล้วก็ซับซ้อนเนาะ ว่า แบบ เออ ถ้าเราออกมาตอนเนี้ย เรารู้สึกว่า เรา เรามีศักยภาพก็จริง เราเห็นภาพตัวเองก็จริงในอนาคตอะครับ แต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเนาะ ถ้าเกิดเราออกมาตอนเนี้ยครับ แล้วถ้า แล้ว แล้ว แล้วเราไม่ได้มีการ เอ่อ เหมือนกับตัดสินใจร่วมกันกับแฟนอะครับ มันต้อง มันต้อง เป็นเรื่องที่พูดคุยกัน มา ครับ เอ่อ ถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าเราออกมาแล้วเราทำธุรกิจเต็มตัว 1 แล้ว สิ่งที่มันจะหายไปจากงานราชการ ก็คือว่าเงิน รายได้ที่เข้ามาประจำ อา ถูกต้องครับ แล้วถ้าเกิดว่าเรา เราเป็นอะไรไปอะ เราป่วย เราต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมา เรา เราต้องมองหาในเรื่องของประกันแล้วนะ เพราะว่า เพราะว่า ถ้าเราออกมาจากจากสิทธิ์สวัสดิการของรัฐบาลเนี่ย ที่มัน สามารถ จ่ายได้แบบฟรีทุกอย่างเงี้ยครับ เออ เราก็ต้องวางแผนเป็นระบบครับ แล้วเราก็เหมือนกับว่า อืม เลือกเงินก่อนเป็นอันดับแรก แล้วเราก็ไม่ได้เหมือนกับปิดประตู หรือปิดเส้นทางของความฝันของเราไว้ครับ เรา เราก็
ใช่ ใช่ อา ยาว ใช่ สวัสดิการ อา ใช่ อา อ๋อ นี่กำลังจะถามเลยค่ะ ว่าพอ พอคุณ เรื่องเงินน่ะเนาะ แล้ว แล้วแบบว่าเขาเรียกว่าความฝัน คุณ ความสุขคุณในการที่ทำขนมน่ะ ก็คือยังไม่ได้หยุด ใช่ไหมคะ อันนี้คือทำควบ คู่ กันไป หรือว่ายังไงอะคะคุณ?
เออ ใช่ครับ อืม ใช่ครับ